'Yon so classical music naman, ang dating o operatic pagkameron kang seryosong bagay na ginagawa tapos deadline na, oh yun ganda nun. Pero na-try mo na bang nabanggit mo kanina ano eh 'yung playlist mo 'no 'yung pang alarm ba yan? Oo na-try mo na bang gumawa ng playlist para sa isang particular naman na event o stage ng buhay mo, may ganun ka ba? Hmm.
Mm. Mga ganiyan totoo. Mhm, oo. Hmm, oo dip ano yan tawag dito ad Siguro pag kada company kasi ako lagi akong bumabiyahe papunta sa office 'no. May mga ka kasi dito ako sa Bulacan eh, tapos madalas naman 'yung mga trabaho nasa Makati nasa Taguig ganiyan, kaya halos araw-araw bumabiyahe ako ng mga 2 hanggang 4 na oras 'no, babalik panaog. Ngayon depende sa company. <giggles> Depende sa company kunyari, ah nung nagtatrabaho pa ako sa isang kompanya ito yung playlist ko ganiyan, tapos
Uh-huh. Hmm. Oo, oo, ma mm. Mm, mm. Oo depende sa kompanya, nagpapalit kada kompanya. <laughs> Galing ah.
Oh ol Oo nung lumipat sa ibang kumpanya, iba naman 'yung playlist ko. Tapos sa susunod na kumpanya ganiyan, kaya makikita mo sa Spotify ko playlist for, ganitong kompanya playlist for, ganitong kompanya.
Oo oh 'yon. Ay <laughs> Parang ang dami mo ng kumpanya niyan ah. <laughs> May ano eh
Oo sas medyo matanda na rin kasi kaya marami ng experience. <chuckles>
Hmm, ayun may team song bawat kumpanya meron din playlist bawat kumpanya oo. Pero naranasan mo na ba 'yung ano may iba kasing tao na pag may nararamdaman sila pino-post nila sa Facebook through music or lyrics 'yang parang nagko-quote lang sila ng music na 'to or magsi-share lang sila nung kanta na yan, naranasan mo na ba yung ganon para i-express 'yung emosyon mo? Nag post ka ba sa Facebook mo dati status ng isang ah 'yun nga mga lyrics ng kanta ganiyan? Oh
Oo. Totoo. Mm. Lyric 'no oo, oo actually na ano 'yun 'di ba kasi dati sa sa Facebook status lang naman eh kelan lang naman 'yung picture 'di ba? Nung nung talaga na ano ko 'yun nagamit ko yung buong ano buong kanta na "Sana" ng Up Dharma Down. Talaga yung 'yung oo 'yung ano pa yung mga kamag-anak ko nagco-comment na na akala nila may pinagdadaanan akong matindi pero in reality talagang na-appreciate ko lang 'yung lyrics kasi pang ano heartbroken 'yung "Sana" eh.
Oo. Mm. Hmm. <chuckles> Inisa-isa mo? <giggles> Hmm. Hmm.

Hmm, oo. Oh, 'di ba na gamit na gamit pala si Up Dharma Down sa iyong ano mas oo, Facebook status. Pero ayan nga meron kang Up Darma Down, tapos may classical music ka pa. Paano ba nagbabago yung music taste mo habang tumatagal o nagbabago yung panahon? No'ng bata ka ba ano bang klase yung mga pinapakinggan mo tapos kung ikukumpara mo ba ngayon pinapakinggan mo pa ba rin yung yung klase ng musika na yun? Hmm.
<chuckles> Oo, fan na fan ako talaga. Mhm. Yan, mhm. Mhm. Oo, habang lumal kasib ako siguro dahil, um, mag mahilig talaga akong ku umawit 'no. Nai-aakibat ko, nai-aangkla ko yung kanta sa mga karanasan ko. Kaya talagang kahit na medyo lumang-luma na yung kanta may kung may naka-akibat na alaala, binabalikan ko pa rin siya, ganyan. Pero nagbabago, na-evolve, tama din yung nag-e-evolve talaga din yung taste ko sa music. Kasi siyempre iba naman din yung pinagdadaanan ko, lalo na nagkatrabaho, nung na-heartbroken, ganyan, siyempre ibang-iba din yung mga musikang gusto ko ding nagso-soothe naman sa kung anumang emosyon na nararamdaman ko.
Oo. Oo, mm. Oo. Mm. Tama. Mm, mm. Oo. Pero paano napapasok ang isang, ah, kanta dun sa playlist mo? Para bang nakikita mo lang ba siya sa or parang nire-rekomenda ba ng kaibigan or parang sa TikTok na dinig mo. Paano siya, paano paano, ano yung mga ano mo standard mo na ito na yung ilalagay ko sa playlist ko? Oo, ganyan.
Mm. Standard. Ako normally, nakakatuwa kasi parang sa'ming magkakaibigan meron kaming, um, Spotify accounts na shared playlist, ganyan. Siyempre iba-iba sa sa mga dami ng pinapakinggan namin, iba-iba naman yung sina-suggest ng algorithm sa'min 'no. Pag meron kami nakitang kanta na feeling namin ma-e-enjoy naming tatlo, kasi tatlo kaming magkakaibigan, ilalagay namin sa playlist na yun. Tapos 'pag nagustuhan ko nga yung kanta na yun, 'tsaka ko naman siya i-a-add sa mga playlist na pinapanood sa current ano ko, tawag dito, rotation ang tawag.
Hmm. Hmm. Oo, oo. Ah. Mhm. Oh.